C'è un'arte anche nel tagliarlo immagino.
Sì, sì, sì, sì, di solito il compito è di mio suocero, in questo caso. Lui è lui è il professionista e, mhmm, però sì, mi ricordo
<chuckles> Ma a te piace?
Uhm, allora ti dico la verità, io mi sarei aspettata un sapore molto più forte, in realtà è abbastanza delicato
Mh. Mh.
mi è piaciuto moltissimo, con a appunto queste m molliche di pane, con la la salsa gravy che fanno sopra, quello sicuramente. Mh-mh. Poi
Mh. Ah la sals capito. La sals la salsa gravy, tipo la salsa i che usano i in Inghilterra.
Sì, sì, sì, sì, praticamente è quella. Ehm, però tipo c'è ci sono dei piatti che c'è un piatto soprattutto che fanno, che si chiama green bean casserole quindi la la casserola di casserola credo si dica in italiano <chuckles> di fagiolini, che è una roba assolutamente indecente che non non riesco proprio a no, no, no.
Mh-mh. Sì, sì, sì. Mh-mh. <chuckles> Green Beans Casserole.
Sì, esatto.
Ecco eh, d ehm, prova un po' a descrivermi com'è questa questo orrore culinario.
<chuckles> Allora praticamente, ehm, fagiolini in barattolo e già partiamo male.
Fagiolini diciamo que i i fagiolini tipo i cornetti, come li chiamiamo noi qua? I fagiolini quelli mhmm, piccoli, no?
Sì, tipo i fagiolini quelli piccoli verdi, okay.
Sì, sì, sì, se senza semini hanno dei semini piccolini dentro, no?
Uhm, p cre credo di sì, guarda non avendo ho dato proprio mezzo morso e ho detto mai più nella vita, quindi non ti saprei non sono stata troppo a masticare. Ehm
Va beh. Ah. <chuckles> Allora fagiolini verdi, poi
fagiolini, poi, uhm, crema di funghi, di quelle sempre che arrivano dal barattolo.
Mh. Okay, lattina, e via.
Si mischia tutto e poi si aggiunge sopra
Ma i i i i fagiolini scusa i fagiolini sono interi o sono sminuzzati?